Allora, per esempio l'articolo 26 è quello sull'evitare commistioni tra ruoli del dello psicologo. Per esempio, se lo psicologo è stato psicoterapeuta di una persona, evita magari di diventare consulente tecnico di parte per quella persona, in una causa di tribunale, perché rischia di, mhmm, fare degli errori o comunque di essere effettivamente troppo di parte, e non mantenere la sua autonomia. In questo caso
Stavo per dirtelo. Pensa che v non lo sapevo questo.
Ehm, ehm, so sono cose che poi alla fine scopri quando lo le studi perché anche io n magari non ci avrei pensato, cioè mi sembrava sensata la cosa che: sono stata la psico tua psicoterapeuta ti do una mano in qualche modo. E invece no perché andresti a, ehm, infrangere delle regole del codice. E quindi e in questo caso, noi ce lo ricordiamo perché a me è capitato durante il tirocinio in tribunale, di trovare il nome di un giudice onorario del tribunale, che era anche una psicoterapeuta all'interno di un fascicolo, come psicoterapeuta di un ragazzino E quindi ho dovuto lasciare, ehm, no, di semplicemente ho lasciato un post-it, alla alla mia tutor, ehm, che se avesse voluto portare in camera di consiglio, quindi con altri giudici, quel quel fascicolo non, ehm, sarebbe dovuta essere presente, ehm, il giudice onorario che era psicoterapeuta del ragazzino, perché era diciamo conflitto di interessi, e, ehm, oltre al conflitto di interessi c'era la commistione dei ruoli, e quindi ci siamo ricordati questa cosa.
Sì, perché uno esatto, potrebbe esse Ah, quindi cos'è successo? Sì, ma una, mhmm, pratica l'hai messa proprio in pratica al 100 % questa questo articolo qua.
Sì, esatto. <laughs>
Beh, questo è impossibile dimenticarselo, cioè nel senso, perché l'hai vissuta, proprio come esperienza in prima persona.
Sì, questa è effettivamente ve
Anche le altre in realtà, cioè tipo se vogliam parlare quella dei trasporti pubblici magari, cioè. <chuckles> Però devo dire che è sensazionale, questo metodo, cioè. Ehm, hai, mhmm, provato a mhmm, a darlo in consiglio a qualcuno?
Piano piano. <laughs> E quindi, sì.